Đúng rồi, kiểu như là, lúc đầu đã hứa thì mình đã lên kế hoạch là, ờ, x tụi mình sẽ chuyển vô ký túc xá ở học kỳ quân sự đó suốt 1 tháng nè, đăng ký phòng mấy người nè, tính toán hết luôn rồi. Xong rồi mình cũng nói với ba mẹ mình nữa, mà ba mẹ mình với ba mẹ nó thì cũng rất là thân, đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, vậy sao? À, thế thì không biết là cái tình bạn này đã kéo dài được lâu chưa? Có phải là một cái tình bạn cũng khá sâu đậm hay không?
Ồ. À. Ừm, tụi mình á là học cấp 3 chung xong rồi chuyển lên trên đại học á là học chung cái ngành mà truyền thông báo chí đó bạn. Thì cho nên á là hai đứa cũng thích báo chí làm phóng viên đồ nè. Ờ, là ở chung trọ nữa.
Ừm. Rồi. Cũng là khá là thân thiết đấy chứ. Ừm, thế thì, à, mãi về sau này thì không biết là bạn đã tìm hiểu được cái nguyên nhân là hai bạn, ừ, h bạn kia, bạn ấy t thấy có cái gì đó mâu thuẫn với bạn chưa? Có khi nào hay là bạn giật bồ của bạn ấy không?
Ni thì, ờ, lúc đó bạn ấy cũng hông có nói nữa, mà bạn ấy cái, kiểu, thái độ gần như là, ờ, nói chung là lơ á, bỏ lơ, kiểu như, mình hỏi thì bạn ấy cứ nói là "Thì hổng học đợt này, học đợt sau." Thì lúc đó bạn ấy nói vậy á. Xong cái bạn mình cảm giác như là, ờ, mình suy nghĩ là hổng lẽ bạn này á là đã có người học chung vào cái đợt sau cho nên hổng muốn đi học chung với mình, hay mình làm gì bạn đó giận? Đó, thì lúc đó cũng đang, gọi là, đang bâng bâng khuâng ba chấm đó.
Ừm. Ngó lơ luôn, ừm. Ừm. Ừm. À, thế thì bạn đã tìm hiểu được xem là có cái hiểu hiểu lầm gì giữa hai bạn hay chưa?
Thì, ờ, sau đó tầm 3 ngày á nha, cái hai đứa ở mặc dù ở chung nhà nhưng mà hông có nói chuyện với nhau luôn, nói chung việc ai đấy làm, kiểu, giận rồi mà. Thì, ờ, mấy ngày sau á là mình đi học quân sự, cái, a, mình đi học, thì bạn ấy cũng hông có nói gì luôn, xong cái tới cuối tuần, Chủ nhật á là mình sẽ được đi ra ngoài, tại vì học quân sự là bạn ở từ thứ Hai thứ Bảy, nhưng mà Chủ nhật được đi ra ngoài chơi. Đó.
Ừm. À, ra vậy. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm. Rồi.
Thì, à, ừm, thì bạn ấy mới hẹn mình ra, bạn ấy mới hẹn mình ra quán cà phê, thì lúc đó bạn ấy nhắn tin thì mình cũng, kiểu như là, mình cũng đang giận cho nên mình hổng có trả lời liền đâu, mình đợi tới chiều mình mới trả lời luôn á.